देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप में बात करूँ, तो मतलब मेरे घर में तो बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैं के लिए अ, इसमें क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ़ वही चीज़ें देखता हूँ, जो मैं टीवी में देखता था। मुझे फ़िल्मों का शौक है, तो मैं फ़िल्मों का चुनाव भी वही करता हूँ, जो हम टीवी में देखा करते थे, या फिर सिनेमा घर में देखा करते थे। तो मैं उन्हीं फ़िल्मों को देखता हूँ, या फिर अ, जितने भी आजकल तो इन्होंने नए-नए फ़ीचर्स डाल दिए हैं कि अगर आपको ऐसे क कॉन्टेंट नहीं देखने हैं, जो कि अ, थोड़े-से अश्लील हों या है ना, जो उस तरीके के हों, तो आप उस पे रोक लगा सकते हैं। उसमें अ, ऐसा एक सेटिंग लगा रखा है कि आपको सिर्फ़ वही देखने को मिलेंगे, जिसके जिस पे आपकी दिलचस्पी है, तो मैं तो वही करता हूँ। और मैं यही सलाह देता हूँ, खासकर के बच्चों के लिए भी अ, बड़ों को, ये फ़ीचर्स का ज अ, जि जितने हो सके, उतना इस्तेमाल करें और लेकिन अ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल के समय में, तो मैं मैं कहता हूँ कि जी, कि हर ओटीटी जी। जी, जी, जी, कहिए।
अच्छा। ठीक है। उम, जी। हाँ। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। जी। हाँ। ये बात तो है। तो आपको क्या लगता है हाँ, जी। ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या फिर ओटीटी हैं, इनकी वज़ह से आपको क्या लगता है कि थिएटर और बॉक्स ऑफ़िस पर इसका क्या असर रहा है? क्या आपको लगता है कि अब सिनेमा के दिन गए, टीवी के दिन गए? मतलब कि अ, क्या लगता है आपको कि इन दोनों का संतुलन बना हुआ है, या फिर अब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं? और खुद आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है? आपको क्या ज़ क्या लगता है कि आप किसमें सहज महसूस करते हैं और क्यों?
जी, जी, जी। जी। देखिए, समय के अनुसार ही चलना पड़ता है और अ, है ना? बक समय के अभाव के कारण भी अ, कभी-कभार ऐसा समय आता है कि हम लोग अपने परिवार के साथ टीवी नहीं देख सकते। लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं टीवी ही देखूँ अपने परिवार के साथ और मैं एक खासकर म मतलब हालाँकि मैं ये भी देखता हूँ, इन दोनों को बराबर ही रखता हूँ। और असर ये पड़ा है सिनेमाघरों के हिसाब से, या फिर टीवी के हिसाब से, हाँ, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि आजकल आप अपने ही बेड में बैठ के पूरे चीज़ चीज़ें आपके हाथ में हैं ना, क्योंकि हर तरीके के फ़िल्में आपके हाथ में हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, वेब सीरीज़ आपके हाथ में है, कार्टून, कुछ भी देख सकते हैं आप। तो अगर आपके हाथ में हर चीज़ है, तो आप क्यों अ, सिनेमा घर में जाके पैसे खर्च करेंगे और अपना शरीर भी व्य व्यर्थ करेंगे? लेकिन वही रोमांच था पहले और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ी-सी ज जो है, रोक लगानी चाहिए, खासकर के जो बड़े हैं घर के और खासकर के जो ये कंपनीज़ भी हैं स्ट्रीमिंग के, इनको भी रोक लगानी चाहिए और जितना हो सके कि आप सिनेमा घर में जाइए, पिक्चर देखिए, उसका रोमांच अलग है और नया एक क इतिहास भी बनाता है और एक तरीके से आपक आप याद करेंगे अपने भविष्य में इन चीज़ों को। जी।
जी, ये तो है। अच्छा। बिल्कुल। जी। ज़रूर, ये तो है। हाँ। जी। हाँ जी। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि किस तरह से स्ट्रीमिंग सेवाओं ने मनोरंजन बदल दिया है। बहुत ही अच्छे अनुभव रहे आपके, बहुत ही अच्छे विचार थे। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
जी, जी, जी। जी।